É, então, era esse o se essa era o ponto que eu ia trazer, tipo, eu acabei no final eu no Brasil, eu pagava tudo, todos os tipos de procedi não procedimentos, tipo invasivos, mas os eu não fiz nenhum procedimento invasivo ainda, tipo lipo, tal. Pode ser que eu venha a fazer, mas não fiz, <chuckles> eh, mas tudo e, tipo assim, drenagem, Carbox, nã-nã-nã, nã tudo que saía de novo Isso, criolipólise, fiz. Tudo, tudo, tudo que saía de novo na mídia, que tava no marketing que que jurava que ia acabar com o, né, com o que eu que me incomodava, eu tentava. Então eu era aquela pessoa que caía total em todos os marketings possíveis e imagináveis. É, dieta também, mas eu acho que dieta foi menos, porque eu s eu tenho ansiedade, né, além de tudo, então
<laughs> Hã. Aham. Sim. Aham. Criolipólise. Aham. E você tentava? Aham. Imagino. Hã. Ah, então assim, como é um conforto, entendo completamente. <laughs>
Exato. E eu queria as coisas pra ontem, então é o que eu falo, tipo, a dieta as malucas nem eram tanto o meu caso, porque eu queria, tipo, no outro dia, então eu sempre ia para o pra aquelas coisas mais pesadas, tipo, criolipólise, aquela coisa que falava: "Te trago o seu corpo em 5 dias". <laughs> Era esse marketing que eu caía e que eu ia. Então, aí depois eu entendi que, né, uma maturidade com o tempo
Sim. Aham. Pronto, é esse aqui que eu quero. <laughs> Aham. Que é um processo, que é devagar. E e isso irrita na verdade, né? Porque eu acho que, tipo, eu vindo que eu nunca fui, tipo, 100% padrão, porque eu sempre tive o quadril muito largo, mas na pandemia eu eu ganhei muito peso.
Exato.